Ты знаешь, мы как-то, а, недавно встретились, а, со своими, ам, однокурсниками. Э, у нас был типа ветч вечер встречи выпускников. Он не совсем был как выпускной, но тем не менее мы очень много кто смог приехать, и мы все вместе встретились. Мы встретились в другой стране, и все вместе как-то выехали. Это было очень потрясающее ощущение. Но ты знаешь, что я заметил, что, а, все абсолютно люди, которых я раньше знал, и я очень радовался с тем, что я, э, учусь и общаюсь с людьми, которые какие-то, знаешь, они, м, с энтузиазмом воспринимали мир. Они как-то к миру относились, как к каким-то, ми му э, что у них много возможностей, что мир открыт им. И я щас смотрю на них на всех, и в основном, большинство, они какие-то настолько приземленные, у них ощущение, что типа вот они там уже вот набрали вес, э, такого знаешь жирка внутреннего, не не в смысле тела, а в смысле, что вот этого ощущения, что они уже такие грузные, что они неповоротливые, что они уже осели, и у них вот эти все, э, а, то и темы, о которых они разговаривали, они связаны в основном либо вот, э, семья, либо какие-то, может быть, там карьерные вывороты, либо какие-то ощущения, что вот я купил себе там, не знаю, лодку, вот, и так далее. И вот как-то они все такие вот вот в этом во всем. А раньше, я помню, эмоции были о мире, о разговоры были о том, э, к с, о предназначении своем. Ну к как как-то это было интереснее, что ли. И у меня возник вопрос: это я, э, такой, а, э, какой-то странный и не подхожу в это общество, да, или всё-таки, э, это ум я, и или это у них, э, проблемы, но их просто больше? И у меня вот вопрос: э, как мне к этому относиться? Может быть, мне стоит задуматься о своей жизни? Что, может быть, потому что у меня нет вот этого заземления, у меня проблемы, и мне надо что-то с этим делать?
Что? Так. Понимаю. Так. М-да. Понимаю интересный вопрос, да, конечно. М, действительно, да, время идет, люди меняются, и всегда вот это вызывает, да, какие-то вопросы, э, но с интересно, да, как ты себя сравниваешь с другими. Вроде бы, да, <gasps> а, дь знаешь, как-то, а, люди чаще, э, обычно, да, сравнивают, ну, как бы, кто-то лучше, да, а у тебя наоборот. Это замечательно, слушай, это просто отлично. Если ты до сих пор, вот ты сказал, что они потеряли вот эту легкость, да, вот этот интерес к жизни, а это же, э, вот такой вот, э, измеритель молодости, на самом-то деле, да? И если ты его не потерял, так это же очень хорошо. Слушай, ну, вот я бы хотела да спросить у тебя несколько вопросов, прежде чем, да, вот как ты такой вопрос задал интересный, да, и те прежде чем перейти к каким-то выводам. Вот, э, ты сказал, что они потеряли лёгкость, э, набрали вот такого внутреннего веса, а ты себя как ощущаешь?
Ну да. Да, да. Э, вот, знаешь, после их разговора я задумался, но до, до этой встречи мне было очень комфортно с самим собой. Понимаешь, м, я когда смотрю на людей, которые обеспечили себе там машинами, о которых они мечтали, или домами, и ты понимаешь, что, ну да, здорово, но меня почему-то это не вдохновляет. Нет, конечно, мне тоже хочется и машину, и дом, и у меня, в принципе, э, есть возможности, но я не ставлю это впереди своих желаний. Мои желания, э это как следствие. Мои желания, в основном, это развиваться, это развитие, это читать больше каких-то книг, это общаться с какими-то людьми, которые знают больше меня. И мне нравится общаться с такими людьми. То есть я себя ощущаю очень классно в этот момент, я понимаю, что здорово. Вот. И тут я встречаю всех своих, а я их помню. Если бы это были какие-то незнакомые люди, мне было бы всё равно, ну, вот они такие. А я помню, что они не были такими. Слушай, а может быть, наоборот? Они такие были, просто они, э, показали свою истинную сущность, и я только сейчас об этом узнал? Может быть, вот так в этом всё дело?
Так. Ну, смотри, а сколько лет, ну, примерно им, да, вот ты вот поменяли свою сущность. Ну, конечно же, да, люди меняются, например, там в 10 лет, в 12 - это одни люди, да, в 20 - это другие, в 40 - это еще другие, а в 80 - это совершенно тоже другие. То есть как бы, <chuckles> да, жизнь, в любом случае, оставляет какой-то отпечаток. Еще же многое зависит от жизни, которую, да, прошел человек, от тех уроков, которых, э, которые он прошел. Вот если ты, м, обращал внимание, есть такие вот вечные подростки, там ему уже 45, а он, э, там на скейтборде, он вот это, у него стиль такой, вот кроссовки такие, да, вот вот это. Э, рэпер, э, рэпер такой, да. Ну, и как бы чаще всего она там как-то с мамой живет, да, там у нее какая-то работа, обычно каким-то программистом. И вот он дома сидит, э, работает, с мамой живет, мама его вот обслуживает. У него такая легкая, да, классная жизнь, а как бы не получилось ему столкнуться с трудностями, и он остается таким подростком в душе, да, потому что не прошел какие-то там, м, ну, сложные уроки. Поэтому тоже очень вс очень важно же, что люди проходили в своей жизни. Возможно, вот те люди, о которых ты говоришь, а, вот пришлось как-то, да, там <chuckles> потрудиться, они устали уже- вот отсюда такое ощущение тяжести, как считаешь?
Ну, конечно. Я понимаю, о чём ты говоришь, да. Мгм. Хлебнуть, хлебнуть, мгм. Возможно. Возможно. И очень интересный, э, пример с, э, подростком, э, м, взрослым таким, который там не берет ответственность за свою жизнь, потому что ему и так нормально. Да, это очень интересный момент. Я пытаюсь этот, э, пример натянуть на себя и, наверное, всё-таки не совсем то, потому что всё-таки у меня своя семья, и я ее полностью обеспечиваю, и я в своей жизни Да. Я понимаю, нет, я понимаю, что это ты не про меня сейчас говоришь, я имею в виду, что я пытаюсь па понять, а кто я, по отношению к этим людям, как они меня, может быть, воспринимают. Наи понятно, что я не такой. И я в своей жизни, у меня много чего было. Я терял и работы, и снова, и бизнесы, и у меня там и и семья у меня уже н н не 1. То есть, у меня много чего в моей жизни произошло. Как минимум переезд из одной страны в другую тоже, ничего себе. И за всё это нужно было отвечать, и я отвечал, до сих пор отвечаю. Но ты понимаешь, всё равно даже при всех этих вот, э, фишках, которые происходят в моей жизни, я как-то, знаешь, всё равно любопытен к жизни. Мне нравится жизнь, мне нравится люди, мне нравится ощущение ш узнавать что-то новое. А. И нам всем по 45. Это такой возраст, что как будто бы еще, ну, после себя со счетов, э, с с.
Да. Да. Я, я тебе говорила, я п да. Да, я такой я такой еще, да, пример привела, да, подросток 45, но честно, я не знала, сколько тебе лет. На самом деле, да, я не про тебя говорила, потому что, м, да, ты упомянул, что у тебя своя семья и всё. Ну вот смотри, э, ты получается, если я правильно понимаю, у тебя остался еще такой вот, э, задор к жизни, да. Вот к как как у молодого человека, да, вот как-то познавать жизнь, как-то развиваться.
Мгм. Ну да. Я надеюсь.
Ну, но это тоже очень классно. Вот такие люди обычно они очень долго сохраняют молодость, они дол очень долго сохраняют, кстати, здоровье, да, потому что вот к ну не дают себе как-то вот прям вот грузнуть, да, вот как ты сказал про своих одноклассников. Э, как бы это тоже очень классно быть таким вот, э, постоянно интересующимся, постоянно открытым к миру. Это продлевает молодость, и как бы знаешь, наверное, н не стоит может сравнивать, да. Тоже вот, э, конечно, жизненный опыт важен, но опять же важен характер, темперамент, всё это тоже очень важно. И сравнивать, мож возможно, да, себя с другими, во может даже не совсем корректно, как считаешь?
Мгм. Да, абсолютно согласен. Действительно, некорректно сравнивать ся с другими. Э. Все психологические тренинги говорят: сравнивай себя с самим, какой он ты был и сейчас. Э. Это лучшее сравнение. Просто меня почему это так сильно в м, ну, не сказать, что прямо возмутило, но удивило, как минимум, в негативном ключе, что я их всех знал. Я знал, какие они. И вот этот вот пере переход из одного состояния в другое, он был таким разительным. Для них, может быть, ничего не произошло, да потому что, ну, они с са сами собой живут, и им нормально. А для меня это было- 20 лет не видел людей опа, и вот они. У меня нет проблем к тому, что они там, э, меньше волос на голове стало или больше килограмм. Это как раз меня вообще не волнует. А вот мысли в этот момент какие? Как люди думают, о чём они думают, о чём, куда стремятся ли они к чему-то, или они решили: "Всё, я свою жизнь отжил, как я хотел, и вот теперь я просто почиваю и сижу". И ты знаешь, ты совершенно права, когда ты говоришь, что люди как будто бы ста старше выглядят, чем они есть на самом деле. И опять же, это не от того, а, не от их привычек, э, пла там, м, а, и к ну там едят они как-то не так или еще что-то, спортом не занимаются, А вот именно, что человек это говорит, знаешь, из разряда так, знаешь, как будто он так прям вздыхает, что, ну: "Жизнь уже это вот уже близится к завер Прошла жизнь". И я думаю: "В смысле прошла? Да она только начинается. Ты уже всего добился, у тебя финансовое благополучие, у тебя огромное количество вещей, которые ты можешь делать прямо сейчас. Гигантское просто. У тя возможностей столько, сколько никогда у тя не было всю твою жизнь. А ты такой- ну, я сяду и буду сидеть". И вот это меня, конечно, под поражает.
Да. Да. Да, понимаю, да. Я те Знаешь, ты вот описываешь вот этих людей, в вот складывается такое впечатление, но, во-первых, еще, э, знаешь очень много зависит от страны. А. Да, потому что есть такие страны, где действительно уже считается, что там чуть ли не в 50 старость наступает.
Вот кстати, да, есть такое, мгм.
И поэтому, как бы, вот знаешь, если бы го вот и, э, есть такая теория, что если бы все люди, м, жили да по 300 лет и допустим, э, вот допустим тебя переместили к людям, кот ну которые живут 300 лет и ты не знал, что они там живут 70 90, да, как бы ты тоже жил бы 300, да вот. Как, э, к к как ну если они вот так живут, э, э, а, для них вот так вот- это какая-то норма, понимаешь?
Да, да. А, интересно. Слушай, на самом деле, э, ты отличную фразу сказала. Чего я до них домотался действительно? Ну, им так нравится. Это их жизнь, пусть так и живут. Просто мне нужно было, чтобы кто-то это сказал, вот и проговорил вот эту вот историю про то, что да, вот, э, э, если им так нравится, да и пусть. А то, что меня это волнует, ну, чё, я же не могу за их жизнь и их жизнь за них про прожить. Э. И поэтому нужно, наверное, действительно отстать от людей <inhales> и больше заниматься собой, радоваться тому, что ты не такой, как они. Ты знаешь, э, вот спасибо, что ты со мной поговорила на эту тему, и как-то так по-доброму всё это объяснила, и мысль о том, что я со мной всё в порядке, да, это просто другой там тип мышления, вот. Это как-то меня даже вдохновило немножечко сейчас. И да, действительно, надо заниматься с собой, своим своим жизнью, своей семьей, а не смотреть на других людей. Так что спасибо тебе за это.
Да. Конечно. Да. Да. Я рада, если я смогла всё-таки как-то, да, вот, э, <chuckles> развеять твои сомнения, как-то помочь тебе понять, да, что происходит, на самом деле. Хотя конечно же как как на самом деле да вот это всё происходит, м, н никому неизвестно, да, почему люди так меняются, но я надеюсь, что у тебя немного прояснилось. И всё-таки, да, я желаю тебе действительно фокусироваться на своей жизни, развиваться, и радоваться, и наслаждаться. Пока.
Большое спасибо.